Yani, eee, benim kızım patlıcan sevmez, eee, ama ben bir bir kere misafirlere alinazik yapmıştım. Eee, yani, kızım şey et, kıyma falan böyle et ürünlerini seviyor. Eee, işte, alinazik de yaptım üzer üstüne, işte, kıymalı. Kızım yiyince ben çok şaşırdım. O yüzden genellikle her misafir geldiğinde kızımın gözü artık şey, Alinazik'i arıyor. <giggles>
Hı hı. Oh! He he. He he. Ya, ne güzel. <chuckles> Misafir varsa alinazik var, diyor. <chuckles>
Kesinlikle. Gelen misafirlere bir onu yapıyorum. Eee, genellikle, böyle, mercimek çorbamı da çok seven oluyor. Iıı, yani, onu da çok eklemeye çalışıyorum menüye. Eee, yani, dediğim gibi bu karşı taraftaki, eee, gelecek kişiye göre hani alerjisi var mı ya da çocuklu mu geliyor? Hep ona göre E evet. Eee, menü seçimimi ona göre yapmaya çalışıyorum, daha çok.
Ne güzel. Ne güzel. Değişiyor, değil mi? Tabii. Böyle, canın sıkılıyor mu? Hani k şey olur ya, pilavın dibi tutmaz falan. Hani, öyle küçük aksilikler oluyor mu? <chuckles>
Yani şöyle, yöntem buldum. Iıı, pilavda, ııı, yani, daha böyle, eee- nasıl söyleyeyim adı da aklıma gelmedi. A dibi tutmayacak şekilde yöntemler bulmaya çalışıyorum kendimce. Eee
Ya, evet, zaten, hani, kendin, böyle, bir 2-3 tane i belirli bir Ya, çok, hani, gözüm kapalı yaparım, dediğin şey olursa eminim çok rahat oluyordur, senin için.
Hı hı. Yani, şey, basmati pirinç, eee, hiçbir şekilde, eee, yapışmıyor, işte, topaklanmıyor, eee, tencereye de yapışmıyor. O yüzden, genellikle onu tercih ediyorum. Iıı, yani, hani, kendimin sağlık yönünden de, eee, iyi olduğu için evde de artık genellikle o basmati pirinç kullanıyorum. Yani, mercimek çorbası ve basmati pirinç, eee, fiks aslında ürünlerimden. Evet. Yani, s
Hıı. Süper. Fiksler. Şey yapıyor musun? H böyle, sürpri Hani, hiç denemediğin bir şeyi, eee, riski ris eee, değil mi? Ris <chuckles> O bir risk olabilir.
Yapmıyorum ya, çok korkuyorum. Yani, hani, böyle, şu an çalışmıyorum aslında. İş hayatım yok. Iıı, daha önceki, iii, çalışıyordum falan, böyle. Hep pratik ürünler yapıyordum. Hiç tarif denemezdim. Eee, yani hep, eee, işte, annem, kayınvalidem, işte, ne yaptıysa o şekilde ilerlerdim. Eee, ama şimdi evdeyim. Eee, bir beklenti de oluşuyor, yani. Daha iyi menüler falan e i yani, yapmaya çalışıyorum. Ama daha ilk başta kendime yapmaya çalışıyorum, hani, misafirden önce ki
Hı hı. O da çok önemli. Evet, çalışırken. Doğru. <chuckles> Bir de şey olur illa Ya, evet. Misafire riskli olabilir, hiç denemediğin bir şey.

Evet, evet. Yani, hani, belki açık koyarsak sever, belki koyu doldurursak sever.
Hı hı.
Yani, öyle diye düşünüyorum. Eee, ama, yani, misafir ağırlamaya gerçekten, hani, böyle, stresli gibi gelse de, eee, bana çok keyif veriyor ya da şu an bir
O herhâlde stres bir ilk ımm, ilk başlarda hani bir misafir gelmeden önce bir ev eğer ev dağınıksa, çat kapı gelinecekse falan, eee, orada, ha t haklı. Yani herkes haklı ev sahibi de haklı stres olmakta. Çat kapı misafir bilmiyorum, ne kadar iyi?
Evet. <chuckles> Ya Evet, evet, ya. Ben daha çok şeye stres oluyorum: Yani kızım da gerçekten, eee, evi biraz dağınık, eee, tutuyor yani. Eee, evet, evet. Yani evi toplamak da, eee, yani, birisi gelince acaba stres oluyorum, "Hemen hızlı hızlı toplar mıyım? Yetiştirebilir miyim?" diye.
Ya, tabii. Çocuklu ev alınca mutlaka fark ediyor. Ya, bu herhâlde bir bize mi özel, bilmiyorum bu kadar t <chuckles> Ya, evet, öyle bir durum var.
<chuckles> Bence de. Yani, ben de öyle düşünüyorum ya. Yani, burada bir başka arkadaşlarımıza gittik, eee, yabancı. Ama şeydi, eee, umursamıyordu. Yani, hani, ben misafir olarak gitmiştim. Eee, eşi Türk'tü diğer, işte, eş yabancı. Eee, yani, bizimle bile ilgilenmedi böyle. Sadece getirdi bize çay koydu ve kendisi yemek yapmaya devam etti. Çok farklı geldi.
Hı hı. Hı hı. Hı hı, hı hı. Hı hı. <chuckles> Ya, işte, doğrusu yanlışı var mı? Be olmayan bir konu ya. Evet, işte, d direkt kültür farklı.
Evet, yani, bizim, eee, kültürel yapımız herhâlde, diye düşünüyorum ben de. Ama ben seviyorum. Eee, yani bu saygı da içeriyormuş gibi geliyor. O yüzden ben i misafir ağırlamayı gerçekten çok seviyorum. Yani, masayı böyle güzel özenli bir şekilde hazırlamayı
Evet. Evet, bence de. Ya, evet. Bizde dediğin gibi, hani, böyle, bir saygı da göstergesi oluyor kesinlikle. Imm, ya, evet. Hani, misafir bizim için misafirin yeri ayrıdır. Yani, "Misafir gelmişsin. Sana, işte, yemek mi yaptıracağız? İş mi yaptıracağız?" Bizde böyle bir adet var diye düşünüyorum. Sence?
Evet.

Yani bir meyve, işte, bir tatlı dolapta ne varsa, eee, yani ben hep böyle pratik şeyler, eee, tutmaya çalışıyorum, hazırlamaya çalışıyorum, yani. Denemeye çalışıyorum, yani, misafir, eee, ka hazırlamayı, geldiği zaman hazırlık yapmayı falan çok seviyorum. Yani
I Doğru. <smacks lips> Ya, ama zaten misafir de, hani, şeyi de anlıyor karşındaki de, işte, dediği gibi bir alinazik yapılmışsa misafire özeldir yani o alinazik.
<chuckles> Yani, evet, benim, eee, yani, Türkiye'den gelen arkadaşlarım oluyor. "O!" diyor, "Sen burada çok iyi öğrenmişsin." falan. <chuckles> Yani, aslında çalışırken böyle ayrıntılı şeyleri yapmadığımız için şimdi burada daha fazla tarif öğreniyorum. Yani karşı tarafın da eee, karşı taraf tarafından beğenilince daha da çok mutlu oluyorum. Daha fazla, hani, böyle misafir gelsin, hazırlayayım, keyifli geçsin. Yani, uzun du uzun kalmalarını falan istiyorum. Yani, güzel sohbetler
<chuckles> Değil mi? O da çok ayrı bir haz. Evet. Ya, evet, zaten kimisi, hani, mis ııı, ııı, ya, bazı insana anlarsın yani misafir ağırlamayı sever, yedirmeyi, içirmeyi sever. Onu karşı taraf da hissediyorsa zaten rahatsız olmuyor kesinlikle o da memnun olduğunu belli ediyor, ev sahibi onu sıkmıyor. Ya, evet ya.
Evet. Evet, evet. Evet, evet. Yani, ben de, yani, eskiden çok stres yapardım aslında misafir geleceği zaman ama, eee, artık, böyle, hani, çevremizde de biraz, ııı, ç seçicilik yaptık arkadaşlarımız gelen arkadaşlarımız aynı. O yüzden, eee, yani çok da sıkılmadan, böyle, keyifli yapıyorum. Eee, aynen öyle. Hiç, iii, yorulmadan, şikâyet etmeden keyif vererek yapıyorum. Gelen arkadaşlarım da, hani, eminim böyle düşünüyor ki, hani, gelebiliyorlar tekrardan.
Tecrübe. <chuckles> Keyifli, keyifli. Ne güzel. Evet, bir de o var. Yani rahatsız olunsa tekrar bir gelme gitme olmaz. Demek ki herkes memnun.